そうですね、ま、食事も結構、まあ、ね、野菜なり果物なりをまず心がけて食べていますので、ま、す健康な生活はしてないと思るんですね。ま、結構ベジタリアンな方なので。ま、ね、野菜の方結構食べてるんで、ま、でも反対に、肉を食べないので、ま、それが影響してるのかな、鉄を食べた方がいいのかな、とか、それはあるかもしれないですね。まうん、うん、そうかもしれないすね、はい、はい、うん。はい。
うん。 はい。 うんうん。 おなんですね。 はい。 うんうん。なるほど。 そうなんですね。なんか、運動の方とかはどんな感じですか？
あ、そうですね、運動の方は結構、あの、ジョギングしたり、ま、ま、そうです筋トレも結構やってるんですけど、ま、そうですね、結構バラエティー的にヨガとかもやってるんで、ま、そうですね、バランス的に結構いろいろやってると思うんで、運動もやってるんですよね。ま、多分やうとのやりすぎかもしんないかもしんないですね。
うんうん。 はい。 うん。 なるほど、そうなんですね。うん。じゃあ、運動とかもすごく、こう、バラエティ豊富に、色々としっかりされてる感じなんですね。
うん。うんうんうん、まあ。 そうですね、なので、うん、ま、やりすぎなのかもしれないかもしれないすね、ま、わかんないですけどね、うんうんうん、ま、どうしたらいいかね？うん。
うん。 はい。なるほど。なんかこううん、そうですね。普段例えばなんですけど、その、お昼寝とかはしたりしますか？
はい。